Знаешь, очень трудно поддерживать партнера при каких-то вот финансовых трудностях, и, в принципе, неопределенности, потому что, а, сейчас я живу вот с молодым человеком и мы с ним не в законных отношениях, то есть это мой партнер, но не мой муж, например. Вот, а, и в Германии с этим очень строго, потому что, а, не получится значит деньги делить на семью. Это как бы 2 разных человека, зарабатывающие сами на себя. Тут очень строгие какие-то законы, постоянно какая-то бюрократия. И, а, такая штука есть, что если типа один партнёр зарабатывает больше, чем другой, а я в нашей семье, <chuckles> можно сказать, зарабатываю больше, чем вот мой партнер, а, то, а, партнеру деньги сокращают. Вот и это короче такая бюрократическая фигня в Германии. В общем, и из-за этого очень трудно поддерживать как-то партнера, потому что по сути он берёт мои деньги, по сути как бы из-за того, что ему платят меньше, потому что я зарабатываю больше, а, я плачу практически за всё сейчас. Вот, а, просто потому что как бы у меня должность получше и так далее. Вот, и конечно, ему неприятно брать деньги у меня, ему неприятно от того, что я зарабатываю больше и вот эти а, из-за того, что он отказывается брать у меня деньги, <chuckles> у него появляются какие-то финансовые трудности, то есть он, а, отказывается даже иногда есть, знаешь, потому что куплено-то на мои деньги, да, вот. И, э, очень трудно его как-то поддерживать и говорить, что "ну это же нормально, я как бы я не против за нас обоих платить, мы же живем там вместе, как бы мы <chuckles> как семья", правда незаконная, но семья. Вот, и очень трудно вот в таких финансовых трудностях партнера поддерживать и как-то с ним разговаривать об этом, потому что он такой очень упрямый человек. Вот. А, если есть какие-то, может быть, советы или, м, если есть поддержка, я бы с радостью послушала.
Так. Поняла. Так. Вот как. Да, пасибо тебе большое, да, за то, что ты начала делиться своими чувствами о том, что вот своими переживаниями касаемо твоего партнера, касаемо вашей ситуации, что ты чувствуешь, что у твоего партнера есть вот это напряжение, да, просить, э, тебя деньги у тебя, да. Обычно принято там у людей, что мужчина должен больше зарабатывать, семья тут, женщина. И тут получается, то, что там учат с детства, да- мужчина зарабатывает больше, а женщина там з у э, за уютом, да. И тут ломается стереотип вот этого. И тебе кажется, что вот а, то есть твоему партнёру кажется, что вот я зарабатываю меньше, а она зарабатывает больше. И здесь уже такая роль ему дается тоже тяжело. Мы обязательно с тобой разберемся, да, и найдем, а, те точки опоры, то, что вот действительно поможет тебе, вот как поддержать, да, своего партнера при финансовых трудностях и неопределенности. Вот скажи, пожалуйста, а вот твой партнер, да, вот сейчас вот как он описывает свои чувства по поводу денег? Вы разговаривали с ним, не разговаривали на эту тему?
Да, да. Ну, мы не часто разговариваем на эту тему, но если мы разговариваем, то, а, в принципе, вот его переезд ко мне, э, был обусловлен тем, что, скорее всего, я буду тянуть всё это, потому что он переезжал из другой страны, и чтобы адаптироваться вот в новой стране, ему нужно было время. Так что я была как бы уже готова, знаешь, у меня были там дополнительные деньги, я специально накопила, а, сняла квартиру на нас двоих, и как бы я была готова к этому всему. И вот до переезда мы обсуждали, что типа я буду платить, и он должен на это согласиться, иначе не получится первое время. Вот, и он был вроде как согласен первое время, то есть, э, для адаптации всё нормально. Вот. А, но уже потом, когда пришла эта адаптация, когда он работу нормально нашел, а, вот дальше мы перестали как-то обсуждать именно вот деньги, но каждый раз, когда там, а, ему что-то нужно, то я говорю: "На, возьми, держи, вот карта, а, я не знаю, вот телефон бери". Ну, то есть, э, я не против, как бы это наши <chuckles> общие деньги, я считаю. Вот. А, так что не было такого типа серьезного разговора, но если ему что-то нужно, если он там, э, сидит, например, э, в каком-то магазине и что-то выбирает, я говорю: "Вот, держи". Если он там проголодался, хочет, например, суши, я говорю: "На, купи". Вот.
Так поняла. Ага. Ну вот как. Поняла. Я поняла тебя, что, о чём ты говоришь, да. Действительно, трудно, да, когда, э, вроде вы уже договорились, да, по поводу этого, но ты всё равно чувствуешь, да, вот то, что твой партнер, он всё равно чувствует вот это напряжение, что ты, а, за него плачешь. А скажи, пожалуйста, твой партнер, я как понимаю, сейчас работает, да? Его доход- насколько, в если ты можешь там поделиться, насколько примерно он там отличается, да? И закрывает ли его доход его потребности базовые, там, не знаю, купить, э, продукты или там сходить, не знаю, с друзьями в кафе? Вот такие потребности закрывает его заработная плата?
У тё Я думаю, да, э, но мы же откладываем деньги, потому что нам нужно из однушки переехать вот в нормальную квартиру, а, потому что мы эту квартиру снимали вот на время. И из-за того, что вот мы сейчас откладываем на новую квартиру, э, вот эти большинство его и моих денег, они уходят вот н на эти отложенные, а, расходы. Вот, а поэтому ему остается очень мало. Но, конечно же, мы, а, если у меня остается больше, то, конечно же, я делюсь, ну, типа: "Бери", <inhales> я не против. Вот. А, ну, на самом деле у нас не такая огромная разница в зарплате. То есть, эм, я думаю, на на 1500 он зарабатывает меньше. Вот.
Так. М, поняла тебя. Мгм, поняла. А, я поняла, да, о чём ты говоришь. А вот скажи, пожалуйста, вот, а сейчас вот, ш как у вас происходит? Вот есть ли это напряжение вот в ближайший там месяц последний, да? И вот насколько сильно это тебя ещё тоже тревожит? Вот раз вот, я как поняла, вы давно не говорили, да, про это. А вот сейчас, вот что ты чувствуешь?
Да. Ну, мне как бы хочется, чтобы человек, знаешь, э, не б не беспокоился о том, что он берёт у меня деньги, потому что, эм, не то чтобы мне его жалко, просто это человек, которого я люблю и о нём забочусь, и я не хочу, чтобы он вот эту мою заботу воспринимал как шалость. Вот он он сильно воспринимает это как жалость с моей стороны, типа, что мне его жалко, и я хочу поэтому ему что-то купить и заплатить. Вот и, конечно же, мне неприятно, что человек думает, что я испытываю к нему жалость и только, знаешь, из-за жалости ему что-то делаю, а не потому что, как бы, это мой партнёр в 1 очередь. Вот, э, и, конечно, он очень гордый, и это меня задевает, мою гордость задевает. Вот, а, так что как-то очень очень неприятно, очень как-то, м, нестабильно это всё, неопределённо. Вот.
Я понимаю тебя, да. Да, понимаю, да. Я понимаю, да, вот что действительно это т такая нелёгкая, да, ситуация, то есть финансовые трудности и то, что вот эта неопределённость сильно вот давит и на тебя, и на него, да. Особенно там, когда ты переживаешь именно для своего близкого человека, да. У меня вот для тебя есть несколько советов, да. Вот первое, наверно, самое это постараться, наверное, дать поддержку и того вот, то есть эмоциональная поддержка для твоего партнёра, да, быть рядом и признавать его чувства. А, знаешь, здесь не про то, что вот: "Держи карточку", а здесь надо, вот там можно ещё попробовать таким образом и там сказать: "Я вижу, как тебе тяжело, я с тобой". Это, знаешь, наверно, в 1 очередь будет такое такие фразы, да, с снижать вот это, а, чувство одиночества. Не то, что оди одиночество, а чувство вот этой вот того, что вот, а, финансово есть давление, да, такое, что вот ему там чего-то не хватает, а ты здесь не скажи: "Вот ты хочешь роллы, держи там кв". А ты попробуй скажи: "Я вижу, как тебе сейчас тяжело, а, я хочу тебе помочь". И вот такими словами поддержки попробовать начать поддерживать его, вот без, там знаешь, а, давления со стороны тебя там, знаешь, такого: "Вот держи карточку, ведь у нас она общая", да. А вот именно словами поддержки попробовать поговорить с ним и об его чувствах ещё.
Да. Да, я думаю, это х хороший вариант, потому что я н я немножко деревянный человек в плане разговоров и эмоциональной части, а, наших отношений. Э, мне трудно, знаешь, понимать, что он чувствует. Вот и мне легче, знаешь, дать ему карточку: "На, купи", э, чем, э, сказать какие-то поддерживающие слова, потому что как-то я, э, не могу их найти. Вот поэтому я бы попробовала, а, вот найти, попробовать найти какие-то эти слова и вот чтоб он чувствовал моё присутствие и мою поддержку, и м как бы то, что я рядом, а не только: "На, карточку". Вот, да.
Я понимаю. Так. Поняла. Да, конечно, да. А ещё самое, наверно, важное- вот попробовать это сейчас, сесть и вместе обсудить, да, вот это вот, а, чтобы он выговорился. Здесь же будет не про то, что вот: "Скажи, что у тебя там наболело и всё выложи". А здесь про то, что: "Вот да, у нас теперь своя у нас с тобой цель, да, накопить на новую квартиру. Мы идем к ней. Я вижу ж там, что ты там чувствуешь себя неловко в каких-то ситуациях". Да, и вот таким образом говорить про это, чтоб партнёр потихоньку, потихонечку раскрывался о своих чувствах, да. И таким образом не будет вот этого давления со стороны. Там, да, знаешь: "Вот держи карточка я вижу, что тебе плохо. На, держи карточку, иди поешь". А вот именно поддержать его в плане того, чтобы поговорить, что именно у него, да. И ещё, знаешь, главный, наверно, тебе совет- ты партнёр, да, ты помни об этом, что ты не спасатель, да. А, и он тоже взрослый человек, в 1 очередь. Если ему нужна будет твоя финансовая помощь, да, м, может быть, ему проще не просить её и решить па проблему, как скажем, самому, мож возможно, тоже. Дать ему тоже, м, время для того, чтоб он сам подошёл и спросил, а не давать ему вот это, знаешь, как готовые ответы. Когда вот учитель ждёт своего ученика, когда он там ответит, а не так: "Всё, я те держи 2+2 равно 4, ты молодец". Вот именно дать вот, подождать и дать ему возможность самому прийти, когда ему нужно. Вот это тоже, так скажем, хороший, м, этап для того, чтобы вот поддержать при финансовых трудностях.
<chuckles> Идём. <chuckles> М, да, на самом деле, э, я бы тоже попробовала такой вариант, потому что я обычно люблю, знаешь, по-быстрому решить проблемы: типа: "Вот деньги, держи, проблема решена". Вот. А, знаешь, углубиться и обсудить это всё- вот это не моё. Мне как-то, э, не нравится вот эта головная боль, поэтому я, наверное, немножко пренебрегаю, а, э, этими вот вещами, о в отношении моего молодого человека. Вот. Поэтому я бы тоже попробовала этот вариант. Мне он очень нравится. Особенно если ему понравится, то вообще кайф будет.
Я понимаю, да. Это да, это отличный вариант, да.
Да.
Вот, и я тебе желаю, да, действительно найти ту, так скажу, ту опору, да, которая вот Ту поддержку, да? Для себ для себя, во-первых, и для него, для того, чтобы вот эти вот финансовые трудности И помни, да, что это всё временно, что вы сейчас накопите на свою квартиру, у вас всё получится. Я тебе желаю удачи, да? Особенно, в том, чтобы поддержать своего партнера и, а, поговорить с ним. У тебя всё получится. Ты большая молодец за то, что ты уже говоришь про это. Желаю тебе удачи. Если у тебя останутся какие-либо вопросы, ты всегда можешь ко мне обратиться.
Да. Конечно, и тебе спасибо, что выслушала меня, потому что, а, это такая очень н трогательная проблема для меня. Вот. Поэтому огромное спасибо, что выслушала и поддержала, и дала парочку советов. Я воспользуюсь ими, и, может быть, <chuckles> в будущем уже всё будет хорошо. А, огромное спасибо тебе!
Да.